Genau, absolut. Was ist denn, wenn man zum Beispiel was auch viele Familien machen dass man sagt, so: „Das sind die Fixkosten, die werden geteilt und wenn ihr die nicht aufbringen könnt, wie gesagt, müsst ihr euch 'ne eigene Wohnung suchen.“ Äh, auch die jüngere Tochter oder die, die noch studiert dass man da wirklich sagt, so: „Gibt es irgendwas, was du machen kannst, dass es vielleicht noch äh, dass du 'n Beitrag leistest, weil du musst überlegen, ähm, du musst diese Sachen ja auch bezahlen und, ähm, irgendwo muss man sich das dann teilen“, dass man wirklich 'ne Liste also, wirklich eiskalt aufm Tisch, die Fixkosten
Ja, okay. Ich ich hatt ich hatte meine Tochter gesagt ich hatte gesagt: „So und so, äh, ich will zumindest, dass du diesen kleinen Betrag zahlst und das ist jetzt noch nicht mal Miete oder was, das ist einfach dein Anteil an den Lebensmitteln und, äh und so." Und das ist ganz be geringer Betrag. Und das hat sie ja, 3 Monate lang hat sie's gezahlt und dann hat sie keinen Job gehabt und hat gesagt: „Mama, ich hab kein Geld." Und ja
Ja. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Dann neuen Job suchen, sonst ist schlecht.
Und Ja, das ist eben das Problem. Sie bewirbt sich immer wieder, sagt sie. Und es ist eben auch, äh, im Augenblick in dieser Wirtschaftslage sehr, sehr schwer, 'n Job zu finden. Und dann hat sie, weil sie diese gesundheitlichen Probleme hat, auch 'n nur eine sehr geringe Spanne von Jobs, die sie auch körperlich jetzt machen könnte. Also, es es ist schwierig es ist schwierig. Und, äh, sie hatte sich sogar dann schon für für, äh, so 'ne Art Invalidenrente beworben, aber der Staat fand, sie ist nicht äh, nicht krank genug. Das hätte ich ihr auch schon sagen können, aber naja, kannst ja jungen Leuten nix sagen. Und ja.
Ja. Mhm. Okay, und Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist das ist Äh, so funktioniert das nicht. Ähm, da muss man einfach wirklich eiskalt sagen, äh, das das also, die müssen verstehen, dass das ernst ist. Das ist aber so lange nicht ernst, wie du nicht ernst machst, und, ähm, du hilfst also vom Mindset her, du hilfst deinen Töchtern nicht, wenn du die behütest in diesem Moment. In diesem Moment machst du ihnen das nur noch schwerer, weil solange du die weiter so sch stark unterstützt, so lieb du auch bist und so gut du das auch meinst, machst du ihnen den Absch Abprung viel, viel schwieriger, weil sie ja irgendwie auch gar nicht einsehen, warum sie es machen, weil Essen ist ja da, Heizung ist an, ne? Duschen kann ich, kein Problem, läuft alles und das das ist ja so 'ne Sache, wenn du vom Mindset her denkst, dass das, ähm dass das denen guttut, dann musst du sagen, im Prinzip sorge ich dafür, dass wenn ich mal nicht mehr da bin oder irgendwas passiert, die komplett hilflos genau, komplett hilflos auf diese Welt kommen. Und das ist das ist ja das Gegenteil von dem, was man als Elternteil möchte. Das heißt, also, i ich sag das jetzt mal etwas härter, ohne dich angreifen zu wollen.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, genau. Genau. Dass sie total ins Loch fallen, ja genau.

Dann wird's zu deiner Schuld. Aber wenn du jetzt hart bist und sagst, du machst es wirklich so, ihr müsst das jetzt machen, Punkt, aus, keine Diskussion, dann bist du nicht schuld, dann sind die schuld. Und d d d das hast du nicht verdient, weil du hast dich um die gekümmert, du bist total lieb zu denen, du hast die aufgezogen und du willst sie beschützen und sobald die irgendwie da Licht am Ende des Tunnels ist, kannst du die auch wieder unterstützen, aber dieser Absprung muss gemacht werden oder siehst du das nicht nicht auch so?
Mhm, mhm. Ne, das sehe ich genauso so. Ich ich ich müsste dann auch nur meinen Mann dann auf meine Seite ziehen, weil er ist noch weicher als ich. Und er hatte eine ganz, äh, schlimme Kindheit und, äh, sein sein ganzes seine ganze Lebensrichtung ist, dass er beweisen wollte: „Es geht auch anders.“ Und er wollte der super Daddy sein und und ja, und ich hab ihm auch schon öfters gesagt: „Okay, äh aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo du zurück äh, dich zurück äh dich zurückhalten musst, weil du hilfst den Kindern jetzt nicht mehr.“ Ja, also der der macht verrückte Sachen wie zum Beispiel meine Tochter, die immerhin Anfang 20 ist, die sagt: „Okay, ich ich ich koche heute mal irgendwas Huhn mit Reis.“ Und dann hat sie irgend 'n kleines Problem und schon kommt Daddy und und ja, schiebt sie beiseite und und und kocht. Und ich sage: „Sag mal, spinnst du, ja? Du du machst das Kind kaputt, ja? D die werden nie lernen, irgendwas selber zu machen, wenn du immer wieder alles für sie machst.“
Mhm, mhm. Ja. Mhm. Genau, perfekt. du weißt es ja auch, ja, ja. <chuckles> Mhm. Ja. <chuckles> Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass da, ähm, 'n bisschen Härte reinkommt. Tja, das ist halt so 'ne Sache, jetzt haben wir nicht mal über das Altersheim gesprochen, das ist aber auch wirklich 'n ernstes Thema. Ähm, zur Not kann da auch ne gesitsch professionelle Gesprächsführung helfen. Also, das klingt jetzt vielleicht b vielleicht 'n bisschen bescheuert, aber da kann 'n Therapeut wirklich Abhilfe leisten, dass man in eine Paar äh, Therapie geht, wo viele verschie also wo man zusammen als Familie reingeht, sodass das Problem zumindest
Ja. Als Familie ja einfach mal, ja, das ich hatte schon gedacht, vielleicht inszeniere ich das als Familiengespräch mal, dass dass ich auch mal höre: „Was denken die Kinder denn? Oder denken die überhaupt“, ja? <chuckles> Ich frage mich manchmal: „Denken die überhaupt?“ Ja.
Genau. Genau. <laughs> Alles gut. Ich bin mir sicher, dass sie denken können. Ich glaube auch, ähm du wirst dich wundern, was die draufhaben, wenn man sie nur lässt und sie erst mal auf diese Welt loslässt, weil dann kommt nämlich die Kreativität und was sie bei dir gelernt haben, erst zutage. Also da, äh, insgeheim kannst du das brauchst du die Hoffnung nicht aufzugeben, glaube ich nicht.
<chuckles> Na denn, äh, das hat mir auf alle Fälle geholfen. Dankeschön, dass du mir zugehört hast.
<chuckles> Ja, schönen Abend noch. Schönen Abend noch.